А расскажи, пожалуйста, про одно из твоих самых запоминающихся путешествий в жизни. Что это было, где и когда?
Ты знаешь, наверно, самое запоминающееся путешествие- это из Азии. И одно из них было в м да, в Малайзии мы ездили на остров Суматра. И там, конечно, было масса впечатлений от дикой природы.
Ну-ка, а где это там? Мгм. Класс. А какое время года это было?
Ты знаешь, обычно в эти страны мы ездим зимой, а, чтобы когд когда у нас холодно, а там всегда тепло, поэтому как бы ра да, зиму. Поэтому такие поездки.
Да? А там всегда мгм, поняла. Ну-ка, расскажи, а что там было запоминающегося?